No questo non le piace, ma non ma non vuol dire niente. Se tu in base a come ti alleni scegli se fare un allenamento per la definizione, la muscolatura o per magari tonificazione diciamo.
No, vabbè un minimo. Ma scusa problemi di schiena? Ma sai perché se ti fa un po' male la schiena forse boh. Sì ma se ti metti bene poi nella posizione giusta penso che non non influisca poi tantissimo, poi vabbè non dem
Mhmm, allora un pochino ma non ma non così da dire Anzi No anzi, anzi, lei ha un po' di po' di problemi lombari ce li ha e dovre
Eh i problemi lombari ce li abbiamo un po' tutti perché siamo troppo seduti fondamentalmente, quindi
Eh ma Esatto. E ma per questo motivo che dovrebbe iniziare ad allenare anche un po' il resto del corpo, perché se rimani debole in tutto il tronco
Sì, ma senti ma a camminare camminate? O bicicletta o andate in giro anche a fare altre cose, o solo palestra?
No, sono passeggiate, ogni tanto le passeggiate. Passeggiate ogni tanto si fanno.
Mh. Eh vabbè perché anche quello dai senti stai un po' all'aria aperta. Io, mhmm, per motivare qualcuno, cioè intanto dovrei motivare me. <chuckles> No sta di mi sono molto impigronita, te lo dico seriamente. Ma sì molt ma perché ma per altri motivi. Però ecco una cosa che non mi stanco mai di fare quando vado al mare è s è nuotare ecco; noi è la cosa che proprio mi piace di più in assoluto però al mare. In piscina mi annoio da morire.
Mh. Mh. <laughs> Step 1: motivare se ste Mh. Ti posso qualcosa di più tipo esame. Eh ti stavo per dire: "Ma va in piscina d' inverno."
Eh mi annoio da morire in piscina e pensa che ce n'è anche una vicino a casa ma, è piena di maranza, non so se tu sai chi sono i maranza. <laughs> Ce li hai maranza da te?
<laughs> Ma certo che ce li ho i maran
<laughs> Ma chi non ha i maranza d'altronde. Però il maranza, ehm, sì diciamo, mhmm, fiorisce un po' di più con la piscina all'aperto. Con la piscina al chiuso no, perché alla fine i maranza si tuffano e basta, non fanno altro. Eh, si tufano e si ricompongono il ciuffo adesso, mhmm, più di così non fanno. Ehm, quindi in teoria andando a fare nuoto adesso che c'è la piscina chiusa forse forse non l'incontro. Eh?
Chi non ha i mara Eh esa esa Esatto, esa No, ma i tuoi figli sono maranza? Mh, ma i t ma i tuoi figli sono dei maranza?